Oke, jadi e leb e kalau aku sendiri lebih ke pin e pindah genre sih Kak. Nah, kalau aku itu, eee, pindah genre-nya ke, eee, Indonesia nih, tapi Indonesia yang kayak jadul-jadul gitu. Mungkin, <chuckles> kalau yang sekarang itu rada, apa ya Kak, kurang cocok lah cara selela e seleranya sama aku. Mungkin, eee, yang 2 tahun, sampai 3 ta tahun yang lalu, jarang banget ada yang kayak, nempel lah ke aku. Jadi, jarang aku liat yang baru-baru ini, sekarang, tapi mungkin sekarang ada yang kayak, eee, Nadine Amizah ya. Tapi, e mungkin aku aku mulai tertarik juga, tapi belum ngulik lagi sih. Nah, jadi aku nih, lebih, eee, nyari-nyari lagu ke, yang lama-lama tuh, misalnya, eee, Dewa, mungkin, kayak gitu kan, Reza, <chuckles> Wali, <laughs> kalau Wali kurang sih Kak heeh. Jadi, kayak aku ngelihat-lihat lagu dari situ sih Kak, nah, e dari situ, ada nih satu, eee, misalnya aku, eee, acak ya Kak, eee, si playlist-nya ini. Nah, tiba-tiba masuk satu rekomendasi yang bukan dari playlist yang enak Kak, kebetulan enak. Itu tuh oke, itu tuh, e lagu dari Utha Likumahua, tahu nggak Kak?
Oh, oke. <laughs> Mhm? Oke. Iya. <laughs> Mhm? Oh, Wali juga ngikutin nggak? <laughs> Oke oke. Mhm? Iya iya. Heeh? Apa tuh apa tuh? Oh, kurang tahu aku, itu genre apa tuh?
<chuckles> Oke. Genre-nya, eee, nggak tau sih Kak, lebih ke, e ada pop campur sama jazz-nya mungkin, kayak gitu. Itu tuh, judulnya "Sesaat Kau Hadir" Kak, tahu nggak Kak? <chuckles>
Oh, oke. Oh, itu lagu-lagu FTV bukan sih?
Oh, bukan bukan. Oh, itu, dan kau hadir. <chuckles> Itu itu, e tapi bukan itu Kak, bukan itu Kak. <chuckles> Itu mhm, itu judulnya "Lebih Lebih Indah" ya, kalau nggak salah, tapi bukan itu tuh yang aku maksud. Sesaat, e sesaat kau hadir ini, eee, dari artis 80-an tuh Kak, Utha Likumahuwa-nya.
Oh, bukan. Iya iya, benar benar, yang itu yang itu. <laughs> Oh, bukan yang itu? Oke. Mmm mhm mhm. Oke. Oh wow, udah lama ya? <laughs>